Como é que você equilibra trabalho e seu tempo com os filhos?
Olha, é assim, eu já eu confesso que eu já pequei muito com isso, tá?
É?
Porque sim, muito. Eu tenho um filho só, eu tenho um filho só, né, de 8 anos. Eu já pequei em modo de dedicar o meu tempo 100% ao meu filho, e deixar a minha vida profissional um pouco de lado
Já pecou como? Aham. Certo. Não, n Muita Eu não diria que isso é um pecado. Hã?
um pouco não, totalmente, né. É. <chuckles> E, também já pequei muito em me dedicar muito ao trabalho, e deixar o meu filho, assim, não sem suporte, porque ele sempre tinha, ali, alguém, né, mas, eh, sem a minha presença 100%, sabe, mesmo quando você tá presente. É, mesmo quando você está presente e não tá?
Uhum. Talvez isso seja Talvez isso seja um pecado, sim. <scoffs>
É, exatamente. Então, hoje em dia, eu consigo equilibrar, né, isso.
Certo.
Por exemplo, eu tento trabalhar, eh, cumprir as minhas metas de trabalho, eh, o tempo que ele está na escola.
Uhum.
É pela manhã. Hoje foi um um vamos colocar, assim, um dia atípico que ele f ele foi para casa de uma amiga. Então a mãe da amiga pegou na escola, convidou ele para ir para lá, para almoçar com eles, e aí eu fiquei com um tempinho mais livre à tarde, para trabalhar, né.
Certo. Hoje você conseguiu esticar mais o os compromissos, né.
Exato, exato. Aí eu consigo esticar mais o meu trabalho e cumprir mais as minhas metas, né, assim. Mas quando isso não acontece, eh, durante a tarde, o meu o meu tempo é dele, assim. Ele faz bastante atividades extras curriculares, ele faz futebol 2 vezes na semana
Ah, legal. Uhum.
ele faz piano, ele toca piano.
Uau!
É, então eu tento dividir aí o meu tempo de trabalho, a minha meta, né, as minhas a as a minha produtividade vamos colocar, assim, <chuckles> com o tempo que eu tenho que dedicar à ele. E o tempo Jamais.
E não é fácil, né, muita gente acha que te vê falando, assim, e fala: "Nossa, que tranquilo, não é?" É uma vida complicada, e dep e cada um tem suas particularidades, mas você tem uma missão muito importante e você sabe disso.
Não. Sim, com certeza.
Porque você está criando um pedaço Da próxima geração.
Exatamente, espero fazer esse papel com maestria, né, porque a gente sabe que não é fácil, né. Não é muito fácil criar filhos hoje em dia no mundo que a gente tá, eh, com as informações que a gente tem. Eu acho que um
Uhum. Não é. Hum. Hum. É, e colocá-los, e colocá-los preparados pra enfrentar as coisas que a gente enfrenta.
Sim. O mundo tem excesso de informações, né, eu vejo muito isso. Então, se ele não tiver as in as informações vindas de mim, ele vai consumir informações vindas de outras fontes. E quem é que me garante que as outras fontes, sã são seguras, né? Quem é que me garante?
Então. Sim. Inevitavelmente ele vai inevitavelmente ele vai receber informação de outras fontes, ele vai usar o seu filtro
Sim. Exatamente! Então, ele precisa ele precisa me ter, ali, né, de
né. Exatamente.
Perto, ali, pra pra pra dar suporte, né, e pra orientá-lo também no que pode ser favorável ou não pra vida dele. Então, acho que isso é muito importante. Eh, por exemplo de terça e quinta-feira, que ele faz o futebol dele, que ele o futebol dele das dura, ali, 1 hora e 45 minutos mais ou menos, eh, eu poderia é perto de casa, eu poderia muito bem deixá-lo no futebol às 17h, e voltar pra casa pra trabalhar enquanto ele faz o futebol.
Hum, é. Uhum. Certo.
Mas, ele gosta tanto porque, assim, eu vou em todos os jogos, eu sou aquela mãe que faz cartaz, sabe? Bem <laughs>
Ele ele gosta da sua presença pra motivá-lo, né?
e ele gosta da minha presença, então, assim Sim, então, assim, não vou ficar mais rica se eu ficar, ali, 2 horinhas, entendeu?
Pra ele é importante, então, é Uhum.
Então, eu vou ficar mais rica sim, de de presença, amor e confiança do meu filho. Então, como eu.
É e vai torná-lo um jovem adulto mais seguro daqui a poucos anos. Você já olhou assim, a turminha dele, ele você disse que ele tem 8, é isso?
Sim. Sim.
Então você já te olhou para turminha dele, é 8, 10 anos de idade. E já parou pra pra ponderar assim, gente daqui a 30 anos.
Sim.
Essas crianças vão ser, serão todos os médicos, todos os políticos, os prefeitos, os professores, essas pess essas crianças vão estar dirigindo o ônibus, pilotando o avião, eu vou estar viva ainda, e esse bando de catarrento vão ditar a minha vida. <chuckles>
Uhum. Sim. Com certeza. Exatamente. <laughs> Exatamente, ex mas é exatamente assim que eu penso.
E você começa a escolher, tomara que aquele ali não vire piloto de avião, ai meu Deus. <laughs>
Exato, é você já começa ali a fazer a separação, né, <laughs> e assim, ainda mais, eh, na turminha da escola dele, né, a gente mora em uma comunidade, eh, pequena assim, né, na na região aqui da Itália, e uma cidade bem pequena, e a maioria das salas são meninos.
Hum. Certo. Uhum.
<exhales> Das 2 salas, né, dos 2 3º anos são meninos, <chuckles> e a maioria é menino, tem muito pouca menina, muito pouca menina e então e a maioria dos meninos, da sala dele, fazem futebol, então eles se encontram na escola e se encontram no futebol também, né, e também na catequese que eles que eles frequentam na todas as atividades ele vi eles estão ali aquela turma. <chuckles>
Como. Como assim? Ah entendi, ta, certo. Uhum. Certo. Uhum. <chuckles>
E aí às vezes eu fico assim analisando as crianças, <laughs> e fico pensando: "Meu Deus que fim será que vai dar essa criança", sabe.
Qual qual qual deles vai fazer a minha a minha cirurgia de rins? Qual del vai corrigir a minha, a catarata?
E exato, sabe, é, é uma coisa bem assim, então, eu procuro estar muito presente na vida dele, justamente para trazer princípios, né, e eu vejo que ele ele curte isso, sabe, porque eu super entendo, eu si eu me sinto muito privilegiada
Uhum.
de poder trabalhar em casa, né, de poder trabalhar de home office, e aí, eu
É, isso é e hoje em dia talvez seja a o o a novidade dos do século, né.
Sim, sim.
Trabalhar do lado das crianças, trabalhar em casa.
Eu eu me sinto muito privilegiada, com isso. Eu sei que tem muitas mães que não têm esse privilégio que eu tenho. Então, eu procuro estar muito presente na vida dos meus do do meu filho e dos amigos dele também.
Uhum. Uhum.
Por quê? Eu tenho a seguinte teoria, eh: "Se os amigos do meu filho também criarem esse hábito de ser respeitoso" sabe? "De ser gentil, de de saber conviver em comunidade, que é isso que acho que falta nas crianças de hoje em dia"
Uhum.
essa turma que ele vai ter quando ele fo virar adolescente, eh porque aqui é muito comum, né, você pega a mesma turma de de criança, e vai até vida adulta, assim, <laughs>
Sim. E gentileza na Itália, tá em falta ou não? <chuckles> Já sei, já sei a resposta, mas, eh eh eh. a fo também é é uma a retrato da geração, né?
Olha <laughs> <chuckles> Sim, é retrato da geração, né, retrato das gerações de competição, né, de tudo. Então, eu tento passar pra ele aquilo que eu sei de bom, né. Só que às vezes o trabalho me consome um pouco, porque às vezes eu não consigo definir metas. Quer dizer eu defino metas eu não consigo cumpri-las no período que eu esperava.
É. É. Claro. Uhum. E vo e e ele tem uma figura paterna na vida dele?
Sim, sim, sim, ele tem a figura paterna, ele tem pai nós nós somos casado, então, sim, o só que o pai trabalha, né, muito assim e trabalha o dia todo, então, eh, a parte vamos colocar assim, a parte maior fica ali, né, comigo, mas o pai é superparticipativo. Por exemplo, eu sou responsável do futebol, né, então eu levo no futebol, o pai é responsável pelo piano, então o pai leva para o piano, porque é o horário que ele tem livre.
Então, é um pre Estão junto. Oba. Uhum. Uhum. Uhum. Oba, então é.
E a e a partida de futebol do fim de semana vão os 2, não tem essa, vai eu hoje e você semana que vem, <chuckles> vão os 2. <chuckles>
<laughs> Ó, isso é muito importante porque, eh, uma criança criada, pelos 2 pais
Sim.
a a neurociência, sabe, hoje que forma forma adultos mais seguros, mais mentalmente estáveis, mais, eh, dóceis, carinhosos
Sim. Exatamente.
porque A o o que acontece muito é de mães solteiras criarem o filho com a avó, aí a a criança acaba tendo 2 mães, sabe, ou, por algum motivo a mãe é muito ausente, a crianças cresce com os primos e e Ainda bem que nos na sua célula familiar, é tudo bem estruturado, parabéns.
Uhum. Sim. Sim. Sim, sim. É, é tudo bem estruturado. Eu acho importante isso também, mas acredito que mesmo a famílias, assim, né, com com 2 mães, 2 pais, ou só a mãe, assim, o papel sempre pesa um pouco mais para o lado da mulher, né, essa essa coisa. Porque, por exemplo, eu acredi
Uhum. Uhum. Claro. O o problema é quando quando não tem opção, sabe.
Exatamente. Eu eu tento equilibrar a minha vida profissional hoje em dia, eh, com a vida do meu filho também, né, porque eu sei que ele está em uma fase ali de 8 para 9 anos, que ele precisa de mim. Na adolescência, isso vai ser um pouco pior, <laughs> na adolescência, ele vai achar que não precisa, mas ele vai precisar, e <chuckles> e a gente sabe que trabalho é é é trabalho é importante também, né. A gente precisa trabalhar, a gente não trabalha por hobby, né, a gente trabalha porque a gente precisa.
É. Uhum. Ele vai achar que não precisa, mas vai precisar. <chuckles> <laughs> Ta E E trabalho e trabalho de mãe e trabalho de mãe não tem demissão. Não tem não tem recesso. Quando ele e for escolher a 1º esposa você vai estar lá, quando ele casar e tiver problema você vai estar lá, quando nascer o 1º filho o o acabou a sua vida, você vai <laughs>
Exatamente. É. É, eu já li muito, assim, que o as meninas escolhem os os parceiros de acordo com o que os pais foram para elas e os meninos também, né, conforme a as o que a mãe foi para eles
Ah. Uhum.
e eu tenho muito medo disso, <laughs> porque <laughs> Assim, eu sou uma super mãe para o meu filho e eu eu ensino meu filho a ser independente, né, então eu não quero que ele el que ele fique dependente de mim a vida inteira.
E por quê? <chuckles> Hum. Ou que ele ache uma mulher para quem de quem ele possa depender?
Então Exa eu não eh, eu não quero que ele procure uma uma uma mãe em uma parceira. Eu quero que ele procure uma parceira, uma companheira, porque é diferente.
Tá certo. Acontece também de de as gerações verem os pais como exemplos e exemplos bons e ruins. Nas décadas de 90 e dois mil, eh, os casamentos estavam em baixa. Os a minha geração é é praticamente toda filhos de pais divorciados.
Uhum. Sim, com certeza. Sim. Uhum.
E isso talvez tenha gerado o que não fazer em um casamento. E depois de dois mil e dez, os casamentos explodiram. Está todo mundo casando, os jovens estão voltando para igreja. Talvez é
É, mas Mas acho que é que é que as pessoas É.
o aprendizado ruim dos pais lá atrás transformou essa geração no Uhum.
Eu acho que as pessoas Sim, sim. Sim, com certeza. E, assim, eu q eu quis ser uma mãe para o meu filho presente, né. Eh, por exemplo, meu pai ele sempre foi muito presente na minha vida, a minha mãe também, assim. Na verdade, a minha m o meu pai que trabalhava fora, ele era conseguia ser mais presente na minha vida do que a minha mãe que estava dentro de casa, você acredita? Porque a porque eu acredi dep eu entendi que a presença ela não é tempo.
Uhum. Uau! Como? Hum.
Não é, ó. tempo relógio, é tempo de qualidade. Eu entendi que a presença, você ser presente na vida do seu filho, é você fazer coisas úteis com ele, por exemplo, eu eu trabalho ali 6, 7 horas por dia, acaba meu período de horas: "Ai, agora eu preciso passar tempo com meu filho, porque é assim que a sociedade me impõe.", e aí eu vou passar tempo com meu filho de que modo? Ah, ele do meu lado e eu no celular.
Certo. Ausente. <chuckles> Ausente. Você está presente só fisicamente, né, é.
Ah, os dois. Entendeu. Não, isso não é não é não é legal. Já aconteceu de eu ter que trabalhar mais tempo, e o meu filho, né, está em casa e eu falar: "Filho, você né, a mamãe precisa trabalhar, tudo bem?". "Não mãe, tudo bem. Tranquilo." super entender e ficar ali quietinho e depois eu me senti um mon assim, culpa a mil por cento, sabe, <chuckles> porque ele ficou ali 2, 3 horas sozi sozinho entre aspas, enfim no no quarto dele.
Hum. Hum. Eles. Dá dá meio que uma eu também tenho filho de 5 anos e de meio que dá ele só vai ter 5 anos uma vez na vida e eu estou perdendo is então, né.
Exato. E, mas ele super entende, assim, sabe, quando eu preciso equilibrar essa vida, esse tempo com ele, porque ele sabe que no final de semana eu não vou trabalhar, e o meu final de semana é voltado para ele, para aniversário que ele tem, para evento, para levar ele passear, para levar para jogo de fute
Uhum. Ele tem tem uma vida ele tem uma vida ocupa ocupadíssimo. <laughs>
É, ele ele tem uma vida social muito mais ativa que a minha. <laughs>
<laughs> Legal.
Olha obrigado po me mostrar o o o cantinho assim da da sua unidade familiar e parabéns, você tem uma família linda.
Uhum. Olha, obrigada, obrigada. Foi um prazer dividir um pouco aqui da minha história com você, viu, adorei mesmo até a próxima.
Até mais.